Como você escolhe qual língua para falar em família?
Então essa é uma questão, eh, um pouco delicada aqui em casa, assim, agora a gente conseguiu definir, eh, a língua que a gente vai falar oficialmente em casa, mas, eh, a gente tenta manter meu fi meu problema é o meu filho, né. Porque ele vai pra escola a gente mora nos Estados Unidos, ele fala tudo inglês, aprende inglês. E quando nós no nos mudamos, eh, 5 anos atrás, ele estava com 6 anos, ele começou a ficar muito preguiçoso pra falar o português com a gente, eh, pra manter a a a o a é a a língua, né e queria muito falar só inglês, inglês, inglês, e a gente começou eu e meu marido a gente começou a ter que puxar ele, né. Eh, tipo aqui agora ele tá com quase 11, mas nós nos mudamos ele estava com 6. E, é, e a ver
Uhum. Quantos anos ele tem? Tá, tá. Estava com 6, ok. E vi vieram do Brasil? Vieram do Brasil.
Não, então, é esse essa essa que é a questão também, nós, eh, mudamos o primeiro do Brasil pra Portugal quando ele tinha 4 anos, e e depois de Portugal pra cá. Então já teve uma mudança de língua aí, porque o português de Portugal é completamente diferente do Brasil, né. E quando ele estava assim e era interessante porque em casa ele falava nosso jeito brasileiro de falar, mas na escola ele falava o português do Port de Portugal, já tinha, é
Uhum. Ah, é? Na escola ele se adaptava, então, ao à pronúncia.
Se adaptou. Sim, em 2 anos e meio morando lá, ele virou um portuguezinho assim. E era era até engraçadinho porque a gente estava assim, às vezes, no apartamento, se a gente saísse pela porta e encontrasse o vizinho de frente, ele já começava a falar português de Portugal.
<chuckles>
E
Nossa que interessante, essa mudança porque é é uma mudança mesmo de pronúncia, são a as vogais são mais fechadas, eu também já morei em Portugal, tenho família portuguesa e e eu sei que às vezes até a gente até não entende. Porque parece que eles estão falando rápido porque eles, na verdade fecham mais as vogais, então parece que eles estão comendo letra, mas é é uma questão fonética mesmo.
É. E Hum. Sim, é. E, foi engraçado porque a hora que nó o meu marido foi transferido, né? Eu falei: "Ah, tudo bem, a gente não vai ter o problema da língua, né? Porque falamos a mesma língua," mas levou uns bons 3, 4 meses pra eu conseguir me adaptar, e também tenho família eh, minha família toda é portuguesa por parte de pai, mas eles já falavam lá o nosso nossa língua que nem a gente fala no Brasil, e chegando lá, eh, eu não entendi o que as pessoas falavam, por mais que fosse português.
Uhum. Demora um tempo, sim. Eu posso te falar por experiência própria. <chuckles>
Demora. É até a gente acostumar o ouvido a a a maneira como eles falam e os termos também, né? Eu lembro que uma vez eu fui no cartório lá e aí a a senhora falou pra mim: "Ah, já tá despachadinha?" E eu falei: "Despacha" eu nunca usei, primeiro que eu nunca consegui, ela falou bem fechada assim: "Despachadinha". Falava: "Gente o que que essa senhora está falando? Olha, eu vou concordar aqui." Depois que eu fui eh, mas passei mais tempo lá tal, eu falei: "Não, agora eu entendi," eles têm o costume de falar "você está despachado? Já foi despachadinho, não sei o quê." Eh, e aí o meu filho ele ele ele, du durante o os primeiros anos não, assim, primeiro ano ele falava português que nem o Brasil, mas depois ele pegou e falava. E aí mudamos ele de novo de língua, né, no caso o inglês, eh, e aí ele começou a querer falar só inglês em casa, só inglês, e assim as as avós não falam inglês, uma grande parte da família não fala inglês, os os primos, né. Falei: "Não, vamos aqui é definir que em casa, a gente só fala o português, mantém a língua dele de origem, e aí na escola ou enfim fora de casa os vizinhos tal, a gente fala inglês." E
<chuckles> Sim. <chuckles> Uhum. E como foi é é essa adaptação, dele? Porque eu eu tenho uma situação similar. É eu moro na Alemanha, eh, sendo que a mãe do meu filho é sérvia, e ele vai pra creche falando alemão, e escuta a gente falando em inglês. Então você vê a a a mistura, mas é desde muito pequeno. Então é enfim ele consegue entender e falar ai a a as as 3 línguas e já está começando a entender o inglês, mas pra uma criança e e que tá exposta a uma língua só, por mais que tenha diferença entre português de Portugal para o de Brasil, depois de 6 anos como é que foi esse impacto pra ele começar a a a falar inglês? Já numa época uma idade de colégio, né, não é mais de creche de daycare.
Ah, certo. Nossa. É. Aham. Certo. Isso eu já Sim. Então acabou que no Brasil ele ficou dos 2 até quase 4 anos numa escola bilíngue, então ele já tinha uma base do inglês. E Portugal, assim, eu eu fiquei até satisfeita assim com a maneira como os portugueses falam inglês É é. Porque porque lá é assim, no Brasil a gente sai muito fraco de inglês da escola, né, se se a escola regular, é e em Portugal não, até que eles dão uma boa base de inglês pra criança na escola, eh, e aí chegando aqui como ele já tinha é estudado inglês no Brasil, e a gente mantinha assim leituras e programas de televisão, youtubers também, na época ele gostava muito de um menino chamado Ryan, e aí esses vídeos são todos em inglês, ele já tinham um o ouvido bastante acostumado, né. E cabeça de criança é uma esponja, né? Você vê seu filho já tá falando 3 línguas e porque se você começa desde pequenininho eles pegam, né? É uma coisa impressionante. Eh, e aí agora que ele tá ficando mais velho e que ele tá ma amadurecendo, eu sinto que tá sendo mais fácil ele tá colocando menos resistência de falar o português em casa. Eh, ele consegue é
Uhum. Ah não, isso ajuda, com certeza. É verdade. Uhum. Ah tá, por que por que ele botou resistência, então? quando ele entrou em contato com o inglês, então ele ele ele voltava pra casa e queria falar inglês com vocês? Era assim?
Exato, assim às vezes dava confusão porque a gente falava em casa só o português, e ele ficava às vezes frustrado, chorava, fazia birra, e e aí era era era assim, era é du durante o ano a gente tinha os altos e baixos, porque enquanto ele estava em aula, aqueles meses todo em todos indo para o colégio, falando inglês, falando inglês, ele começava a ficar preguiçoso pra falar português em casa. É quando entravam as férias de verão, que aqui são imensas, são tipo 12 semanas no meio do ano
<laughs> Eu sei.
ficava mais em contato com o português. Aí aí era a hora que ach que a que coisa fluía melhor mas daí voltava pra escola, voltava o inglês. E conforme ele tá amadurecendo, eu sinto que ele já não põe tanta resistência, eh, pra manter o português dentro de casa.
E o português dele tem tem um sotaque meio gringo ou não?
O português falado não, mas quando eu ponho ele porque ele é ele é assim, ele é ele é meio preguiçoso pra ler em português, assim, os livros. Eh, a avó dele, a a minha sogra ela era professora, né, agora tá aposentada mas ela é professora, então ela vem pra cá praticamente todo ano é a hora que ela traz uns livros de em português, consegue botar ele sentado do lado dela e ler em português. Mas como como falam que santo de casa não faz milagre, né? Então comigo e com meu marido ele põe uma resistência pra ler em português. E aí quando a gente consegue botar ele pra ler em português, ele lê que nem um gringo. Ele lê com sotaque, ele não sabe a pronúncia das palavras, então por mais que ele saiba falar tudo em português ele ele, assim, óbvio tem tem falta vocabulário às vezes, aí ele fala inglês enfim. Eh, mas botar ele pra ler, assim, chega a ser até engraçado, porque é como se fosse um americano lendo português, né.
Uhum. Ah, Legal.
Mesmo falando assim É.
Tá, não interessante isso. Então, tem a diferença da parte lida, hã, e da parte falada mesmo, espontânea. É é e eu até fico a avisado pra pra já desde agora prestar atenção nisso. Eu também tenho essa preocupação, eh, do sotaque, da pronúncia, enfim inclusive minha pronúncia de carioca, eh, meu sotaque de carioca, eu tento passar para ele, eu não passo muito neutro não, não sei se é o mesmo caso de vocês ou se vocês são do mesmo vêm do mesmo estado, mesma cidade, você e seu marido.
Sim. Sim, é Sim. Hum. Uhum. Não, a gente vem a gente vem de São Paulo, então acaba que o sotaque dele é de São Paulo, né, mas eu acho um
É, mas o sotaque de você não é muito puxado não, pa para um paulista, não é de interior, né?
E É. Não eu acho que é porque eu mudei muito também, né, mas eu acho o máximo você querer o seu filho f conti ficar com o seu sotaque de carioca, eu acho o máximo isso, porque são as nossas raízes, né, as nossas origens e e é tão legal, né. E o Lucas ele é, ele pegou meu sotaque pegou no meu nosso sotaque de paulista que que que foi foi perdendo, foi, eh, amenizando ao longo dos anos, né. Porque eu, às vezes os meus amigos lá de São Paulo eles me zoavam, falavam: "Nossa você é muito paulista" assim, no jeito de falar, né, mas mais paulistano, né. E a eu fui perdendo realmente, ao longo do tempo, o meu sotaque. Mas a gente ainda tem alguma alguns hábitos, e ele principalmente meu filho, de de falar como se fala em Por Portugal, assim, ficou com um certo sotaque de Portugal. Bem suave, assim. É, é tipo, vou falar de criança
Exato, exato. Uhum. Sim, para algumas palavras. Algu Aham. Provavelmente alguns termos também, esse telemóvel, a malta, miúda. <laughs>
É miúdo, eh é a gente termina a a frase com pois, "ah pois," que nem o português fala, eh, fi ficou algumas coisinhas. Pronto, é. <laughs> Percebo, percebi, é, é, e mas assim, eu acho que que é o que dá graça também, né. É o que diferencia a gente, assim. Aqui nos Estados Unidos eu eu aprendi inglês depois de adulta, então eu tenho bastante sotaque, né. E tem gente que que que olha assim, mas tem gente que acha o máximo, tem americano que acha o máximo eu ter sotaque.
Pronto, pronto, percebo. <laughs> Uhum.
E aí eles me falam às vezes, "ah"
Eles gostam, alguns deles gostam sim, enfim, o sotaque inclusive os mais pronunciado o francês, o italiano, eu eu parei de eu eu era meio preocupado com isso mas o meu objetivo hoje em dia é mais comunicar. Eu também, no dia a dia eu falo mais inglês do que alemão ou outra língua e, enfim, meu sotaque é meio maca macarrônico mas a minha comunicação é 100%. Eu acho que isso é é o mais importante no final das contas também.
Hum. Sim. Eu concordo, eu concordo 100% porque eu não sei se é quando a gente tá no Brasil e aí tá todo mundo falando inglês, eu não sei se entra numa uma coisa meio competitiva do tipo: "Ah, eu falo melhor ou sei lá," a gente fica muito obcecado com o sotaque. E quando você sai do país, você vê que ninguém liga, ninguém liga se você tem sotaque, então eu falo assim que nem você falou macarrônico, meu inglês tem um baita de um sotaque porque minha minha língua de origem é o português. E aí tem gente que fica assim, eh, "Ah, mas da onde você é, né?" E aí eu falo: "Ah, sou to do Brasil tal" "Nossa nunca perca esse seu sotaque" a pessoa me fala. Aí eu falo: "Nem se eu nem se eu quisesse" É, nem se eu quisesse perder o sotaque eu conseguiria porque não, não. E eu vejo a diferença com o meu marido porque ele aprendeu inglês de criança, ele morou aqui criança, e ele tem muito menos sotaque do que eu, não que não tenha, mas ele tem muito menos sotaque. E e eu já não ligo não. Agora o meu filho como tá aqui desde do do primeiro ano, ele é é é muito pouco assim, é muito raro, eh, eu ouvir assim alguma coisa que eu falo ah tem aqui sotaquezinho. Porque, de novo, como a a cabecinha deles é uma esponjinha, né, ele eles pegam o jeito de falar inclusive e aprendem a língua sem o sotaque, eu acho demais.
<laughs> Que legal. Sim. Então às vezes você, por exemplo, tá vendo ele, eh, interagindo com os amigos dele ou coisa parecida, você pensa, "pô, meu filho, se não fosse meu filho, se eu sou uma criança aleatória, eu eu falaria que é um americano." <laughs>
É, e e também já vi já vi americano chamando atenção pra isso. Tipo, ah, ele começa a falar e aí vê eu falando sabe que é meu filho, sabe que eu tenho sotaque, e fala assim: "Nossa, mas ele não tem sotaque, né?" E, e aí eu falo: "Não ele não tem porque ele" porque o americano ele ele normalmente fala o inglês não fala mais nada, né, assim fora do do da língua mãe, né? E aí assim pra gente é muito natural.
Sim, sim. A não ser no sul, talvez um pouco de espanhol, mas o a na na grande maioria só inglês mesmo.
Sim. É só inglês. Então assim, eles não têm esse conhecimento assim de aprendizagem de língua, por exemplo, se pega muito e muito cedo, muito criança, realmente aquela pessoa fica sem sotaque. Então eles ficam espantados, tipo, como você tem sotaque e ele não, sabe? E aí é a hora que eu explico pra eles, eu falo: "Não quando desde assim, hã, desde mais novo s assim quanto mais novo você aprende uma língua, menos sotaque você pega, né." E aí eu falo pra ele que é o caso dele.
E ele gosta de não sei, artistas brasileiros, eh, da da nossa cultura, ele ou é só americano, vocês vocês expõe ele à à nossa cultura em termos de assim de arte, eh, televisão, essas coisas?
Ele, hã Ele ele tem e não é ele gosta muito de Youtube, e aí acaba que ele tem pegado os youtubers americanos, essa ele gosta muito de videogame esses esses youtubers que jogam videogame, eh, então eu sinto que ele tem ficado muito no no no nos americanos, mas quando eu estava a gente estava em Portugal como ele era mais novo, ele se interessou por algumas eh Algumas coisas infantis portuguesas, então eu lembro que tinha o Panda e os Caricas, eh, esse tipo de de coisa ele se interessou em Portugal. Mas o
Ah tá. Não, mas era portuguesa mesmo? Porque eu já escutei que os youtubers brasileiros eles dominam lá pra criançada. <chuckles> É Felipe, o irmão do Felipe Neto, não sei, umas coisas aí eu escutei muito, quando eu morava em Portugal e ainda não tinha filho então, eu não não me aten atentei a isso, mas <chuckles>
É. É o Lucas Neto. Sim. Mas ele ele em Portugal como ele estava muito novinho, ele ainda não via por exemplo o Lucas Neto, essas coisas, mas ele ele viu, eh, Panda e os Caricas, tinha uma mulher que cantava chama Xana Tik Tok, eh, era alguma coisa assim Toc Toc, que era horrível assim, mas ela ele adorava, mas en enfim aqui aqui ele tem ficado assim, ele curte os americanos mesmo, os artistas, o Eminem, essas coisas assim.
É interessante. <laughs>
Mas
Ah legal, legal. Olha, acrescentou muito. Muito obrigado pela conversa, adorei conversar. Tá bom? Até a próxima.
Eu que agradeço, obrigada pelo papo, até a próxima.